उ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, आपने जितनी भी सारी बातें कही हैं, मुझे लगता है आजकल के समाज में ये काफ़ी व्याप्त है जैसा कि आपने फ़ोन की बात करी, तो आजकल देखिए जिसकी आर्थिक स्थिति सही भी नहीं है ना और जिसकी देखिए महीने का अ, मुझे लगती है मुझे ऐसा लगता है जिसकी सैलरी भी 18 से 20,000 है उनके हाथ में भी वो अपने आप को ऐसा दिखावा करना चाहते हैं कि नहीं मैं लूँगा तो आईफ़ोन ही लूँगा तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमें अपना एक बजट बनाकर चलना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी हो बस हमें उस पर ख़र्चे करना चाहिए ना कि हम अ, दिखावे के चक्कर में अनावश्यक ख़र्चे करते फिरें। जी।
जी, जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल, आपने सही कहा और बजट इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है और कभी-कभी देखिए हम लोग को पैसे बचाने के लिए जो है कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं। अक्सर ये चीज़ जो होता है कि हम लोग अगर जैसे हम लोग का मन होता है अक्सर जब हम लोग सामान लें लेकिन कहीं न कहीं देखते हैं कि हमारा जो बजट है वो अलाउ नहीं कर रहा हमारी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही है, तो हम लोग वो अक्सर सभी के साथ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर क्या होता है कि अगर हम लोग सामान ना छोड़े और सामान को खरीद ले तो वो कहीं न कहीं जो है हमारे जो आर्थिक जी जीवन उस पे काफ़ी असर पड़ता है उसकी वज़ह से जो है हम हम लोग को और चीज़ों में कटौती करनी पड़ जाती है या लोन वग़ैरह लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत मतलब तरीक़ा है कि हम लोग को मतलब एक ज़रूरत और जो है एक दिखावे में जो है हम लोग को जानने की जो बहुत ज़रूरत है।
बिल्कुल। हाँ। जी, हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। बिल्कुल। जी हाँ। हाँ।

बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे कि आजकल अ, जैसा कि आपने कहा लोग दिखावे में बहुत ज़्यादा अ, करने लगते हैं कि अगर सामने वाला है, तो हम उसकी सैलरी नहीं देख रहे हैं, कि वो हमसे कितना ज़्यादा कमा रहा है, हमें ये भी तो देखना चाहिए। हम बराबरी करने पर जहाँ पे आ जाते हैं ना, मुझे लगता है वहाँ पर हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाते है और हमारे पैसे अनावश्यक खर खर्चे हो जाते हैं, मुझे भी यही लगता है। अ, जैसे कि आपने बात की, कि हम बाहर जाते हैं, तो बाहर का जो खाना होता है वो काफ़ी महँगा होता है, कहीं ना देखिए, वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो मुझे भी यही लगता है, कि हमें अपने घर का खाना प्रेफर करना चाहिए, इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और हमारे जो पैसे हैं वो तो बचेंगे ही बचेंगे।
जी। उ, जी। जी। बिल्कुल, हाँ। उ, हुँ। जी।